Э, да, то есть не в виде ни бабушки, ни тётушки, вообще никого. Никого и не было никого не было рядом. И вот э этим было очень сложно. Поэтому, ам, <tsk> а, да, поэтому я бы, с если сейчас бы я, э, к этому подходила, я бы этого избежала.
А, то есть даже бабушки, ни бабушек, ни дедушек, она, мгм. Мгм. Ага, ну да, то есть уже как бы вот именно из-за того, что тяжело первые годы, то, э, ты как бы вот именно из-за этого бы второго не стала бы щас заводить, да?
Э, да, ну то есть если я бы стала, то вот я уже знаю вот этот набор, а, каки минимальных требований, которые, что должно соответствовать. И если вот чего-то из этого не хватает, то тогда, ну, как бы, м, для меня это не стоит, потому что, ам, да, будет просто сложно всем.
М-да. Ну, э, может быть внуки скоро пойдут, раз дочка уже взрослая. Так что, да да.
<chuckles> Да, да, вот на это я настроена: внуки, можно вот, опять же, питомцев домашних. То есть ты можешь свою энергию очень мн много руслов найти, куда, <chuckles> э, направить. Вот они как как детки наши. Я вот так с всех своих животных воспринимаю, поэтому да, и с ними можно нянчиться. Им только вот, э, чеши им пузико весь день, им только от этого лучше. <chuckles>
М-да, питомцы. Да, они тоже. <chuckles> Но это точно. Да. <laughs> Да и от тебя ни на шаг не отойдут. <laughs>
М-да, да.
Ну да, очень интересный опыт ты мне рассказала. Спасибо большое.
М-да, пожалуйста. Надеюсь, мы ещё в будущем поговорим.
М-да, с хорошо, обязательно, пока.
Пока.